โอ้! จริง โอ้โฮ พอพูดถึงการกดบัตรคอนเสิร์ต เฮ้ย อยากจะบอกว่าเราก็โดนค่า ก ฝากกดไปด้วยนะ 500 เนี่ยคุณ
อืม อืม เราก็เคย เราเคยเหมือนกัน ก็ 500 นั่นแหละ แล้วนี่ยังไม่รวมความเสี่ยงกับการโดนเชิดเงินอีก นะ
<chuckles> อืม เนาะ โอ้! จริงค่ะ แบบ ยิ่งแบบว่าเดี่ยว เดี๋ยวนี้เนาะแบบมิจฉาชีพเยอะมาก แล้วถ้าเกิด ว่าแน่นอน มันก็ โอ้! ส่งตรงกับผล เงินของเราทั้งนั้นเลยอะคุณ
อืม ใช่ ถูก เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยแบบ เออ เศรษฐกิจมันก็ ใช่แหละ เขาบอกว่า เออ เศรษฐกิจแย่จริง แต่พอศิลปินมาเราก็พร้อม ไง
อืม ค่ะ อืม <tsk> ใช่ ต่อให้มันแย่แค่ไหนเนาะ แบบว่า ถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดการเงินได้เลยเนี่ยคุณ แน่นอนว่าเราก็ต้อง โอ้โฮ! ต้องแบบ ทำไม่ได้อะ แล้วยิ่งเดี๋ยวเนี้ยมันมีแบบว่ามันสามารถจ่ายแบบ SPayLater ได้ด้วยอะคุณ บัตรคอนเสิร์ตอะ ก็เลยอาจจะ อืม แบบเนี้ย แล้วคิด แล้วแบบเนี้ย อา คุณคิดว่ามัน มันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีอะคะ เพราะแบบว่า อา ในแง่ พอ ตอนแรกเราอาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงิน หรือว่าไม่ได้มีแบบว่า เอ่อ จัดการมาก่อนอะ ก็เลยแบบอดไป แต่สุดท้ายแล้วอะพอมันมีวิธีนี้เข้ามามันอาจจะทำให้เราแบบว่าได้ไปได้เนาะ แต่ว่าเราก็ต้องมา จัดการทีหลัง <chuckles> อืม
อืม ใช่ อือ ๆ เออ ใช่ เห็นแล้ว อืม เออ ใช่ มัน มันเป็นวิธีที่ดี แต่เรา เรา เรา เรายังคงเชื่อมั่นว่า ถ้า ถ้ายังเป็นรุ่นน้อง ๆ อยู่นะ
อืม